Kak, baru kemarin ini aku kan aku dapat ini tawaran nih, tawaran untuk kerja, bar tempat baru sih, iya, eee, sebenarnya itu menyenangkan sih awalnya, tempat baru ya di kota baru sih. Cuma yang menjadi pertimbangan aku ini aku juga sedikit bingung nih, Kak, ragu juga, mungkin nanti juga, minta bantu saran, Kakak, juga nih nanti ya, soal
Wah selamat nih, mhm. Oke. Wah kenapa tuh? Oke.
apakah tawaran itu aku terima atau aku tolak aja gitu. Karena kan memang, eee, yang tempat sekarang sih aku lumayan settle ya sih lumayan, eee, lumayan aman lah, lumayan nyaman lah sih gitu. Tapi, ada juga nih kemarin katanya ditawarin, katanya kerjanya di sebuah, perusahaan sih lumayan besar gitu. Tapi, aku akan jauh nih dari keluarga gitu loh, Kak.
Oke. Oh, iya iya iya, mhm. Jadi itu kayak jadi salah satu pertimbangan besar gitu ya, Kak, ya?
Banget, jadi karena kan memang, eee, kerjaan sekarang sih sebenarnya itu, dibilang banyak, eee, itunya lumayan sih lumayan sih kayak income-nya gitu loh. Tapi, eee, memang aku sekarang kerja di tempatnya itu memang masih freelance gitu, Kak, tapi kalau lu lumayan sih, tapi kalau misalnya kekumpul itu lumayan per bulannya. Nah, ini baru kemarin ini, eee, s ada saudara kan yang nawarin, eee, ada lowongan nih.
Oke. Mmm, mhm.
Kamu bisa mau gak, nawarin untuk kerja di situ gitu. Nah, otomatis aku langsung bingung gitu kan. Wah, ini apakah aku ambil aja atau aku tolak aja gitu. Karena kan memang, eee, apa ya Kak, ya, itu sebenarnya peluang juga web eee, buat aku sih gitu loh. Karena, aku bisa berkarir seperti yang dijelaskan, tapi tetap aja aku bingung Kak.
Oke. Oke. Ya ya, sebelumnya aku terima kasih ya, kamu udah percaya nih mau terbuka, eee, terkait masalah yang kamu hadapi saat ini, gitu ya. Bagaimana kamu lagi bimbang, eee, menentukan pilihan apakah tetap di pekerjaan saat ini atau menerima tawaran pekerjaan di bidang yang baru, seperti itu ya. Nah, tapi kalau aku boleh tahu nih, eee, sebenarnya kalau dari kamu sendiri, gitu ya, eee, apakah peke tawaran pekerjaan yang baru ini, membutuhkan skill baru yang mungkin, apa ya belum kamu miliki ataukah memang skill-nya udah, eee, bisa nih kayak gitu ya, cuma mungkin ada beberapa aja gitu hal yang masih kayak mengganjal gitu, di pikiran kamu?
Ya, sama-sama, Kak. Bener. Kalau dari ini sih, dari tawaran saudara kemarin gini sih, Kak, memang, eee, tawaran pekerjaannya itu tapi di sebuah perusahaan gitu. Cuman yang sekarang aku bidangnya itu kan aku lagi bergerak di media, Kak. Nah, memang lebih aku sih udah ngeba ngebayangin nih kalau udah aku masuk ke situ, eee, pasti akan beda nih bidang yang akan dijalani gitu kan ya. Karena kan perusahaan pasti biasanya lebih cenderung ke kalau nggak sales kalau nggak tuh administrasi gitu kan atau gak tau gimana, palingan kalau yang cocok dengan bidang aku palingan di bidang sales sih, Kak, pemasaran. Nah, cuma
Oke. Mhm.
yang sekarang kan aku lebih udah sema settle di pekerja sekarang tuh kan di bidangnya itu media, media kreatif lah gitu kan ya. Nah, itu aku ngebayangin itu itu bakal beda nih, bakal beda, pertam be beda bidang, terus juga, eee, tempatnya juga nggak di kota, nggak dekat keluarga juga gitu kan, udah mungkin beda kota. Nah, di sana aku juga cukup ragu sih memang untuk detail top salary-nya pun nggak nggak dibilang sih cuma dia mes mesti bentuk penawaran gitu gitu. Cuma dia nge menggambarkan kalau
Iya.
kayaknya lumayan nih perusahaannya gitu loh, Kak. Jadi aku juga sempat merenung juga, aku juga sempat mikir-mikir juga nih ini bagusnya gimana ya gitu kan. Makanya aku sampai sekarang masih bingung sih masih menimbang-nimbang ada banget nih ternyata sekarang, Kak.
Mhm, benar. Oke. Iya iya, aku faham sih, ya. Ternyata, eee, banyak hal, gitu ya, yang membuat kayak pemikiran kamu ini masih belum bisa, eee, menentukan nih mana yang lebih cocok, gitu ya. Apakah tetap di pekerjaan sekarang, ataukah, eee, beralih nih ke pekerjaan yang baru, kayak gitu. Cuma, eee, apa ya, apa yang kamu rasakan itu sebenarnya mungkin wajar banget, kayak gitu, ya. Ketika mungkin saat ini nih udah dapat pekerjaan, kayak gitu, ternyata ada tawaran baru yang mungkin kayak, apa ya, ada beberapa hal yang menarik, gitu ya, akhirnya kamu kayak, eee, akhirnya bimbang juga dan itu pasti wajar banget dan, eee, itu sesuatu hal yang mungkin, apa ya, bisa terjadi juga nih pada banyak orang, gitu ya, pasti merasakan hal yang sama, gitu, ketika, eee 2 tawaran ini yang benar-benar membingungkan banget, kayak gitu. Tapi nih, kalau aku, apa ya, boleh tanya lagi ya, eee, mungkin, eee, dari pekerjaan sekarang, gitu ya, dan juga kayak pekerjaan nanti ini yang tawaran itu tadi gitu, eee, kira-kira kalau dari kamu sendiri nih, menimbang mungkin dari masalah kayak kalau tadi kan istilahnya, eee, tempatnya udah pasti ya, menang yang, eee, pekerjaan sekarang karena dekat dengan keluarga, gitu ya. Tapi kalau misalnya nih kayak tadi aku bilang nih ada skill-nya, terus, eee, lingkungan kerjanya, terus juga p eee, apa namanya, gajinya, kayak gitu, itu apakah sudah kamu, eee, istilahnya kamu cari tahu gitu dan mencoba untuk membandingkan hal tersebut, gitu?
Iya, banyak, Kak. Bener. Iya. Oke, boleh. Bener. Mmm, iya. Mungkin lebih, ini aja sih Kak, aku juga sempat nanya-nanya itu memang, eee, pertama memang ba kalau dibandingkan dengan tempat ka aku kerja sekarang, itu pasti udah beda banget Kak. Karena kan aku kerja di media nih, media kreatif. Yang kedua, waktu aku di sini sangat fleksibel sih. Jadi, aku tuh nggak nggak misalnya nggak kerja tuh nggak 8-5 gitu, nggak pagi pulang sore, nggak. Jadi kan, media kreatif ini kan memang waktunya tuh juga, eee, apa, eee, iya, heeh, fleksibel gitu Kak. Nah, ini e ini udah pasti nih. Jam kantor kan, jam kantor pagi pulang malam eh, pagi pulang sore lah gitu ya. Nah kan aku juga, yang sejak, yang selama ini kan kan aku terbiasanya tuh di jam kayak gini Kak, jam yang fleksibel gini, jam di media sekarang. Nah aku juga, agak-agak ragu nih apakah aku sanggup nanti ngikutin ritmenya gitu, gitu kan ya. Apalagi dalam lingkungan itu, karena kalau di media sekarang ini, aku cenderungnya tuh lebih banyak di luarnya ada, terus selalu ketemu orang-orang baru juga. Nah itu kan bagiku sebuah hal yang menyenangkan Kak, aku juga suka hal kayak gini gitu loh. Ya kalaupun kalaupun misalnya untuk sisi materinya mungkin, eee, ya masih disyukuri sih, gitu kan, kayak masih bisa lah untuk bisa, eee, ada pendapatan keluarga lah gitu. Tapi kalau, aku untuk ngeset, di-compare dengan perusahaan yang akan di
Hmm, benar. Fleksibel ya Kak ya? Mhm mhm. Mhm mhm. Oh, oke. Hmm.
Di yang lagi menawar heeh heeh, ini
Yang menawarkan tadi? Heeh.
iya palingan itu yang s sedikit menggoda itu ya, kayaknya itu di sisi pendapatannya sih, Kak, gitu loh. Nah, di sini kayaknya aku lagi diujinya di situ tuh gitu loh. Apakah aku kuat untuk, eee, menahan itu, a apakah aku lebih idealis atau gimana. Di sana aku yang masih ragu banget karena aku juga masih punya anak masih kecil gitu ya, masih ada yang umur 5 tahun dan juga yang udah SD gitu, Kak. Heeh, karena kalau aku hitung-hitungin maksudnya aku pindah kota, dua sih pilihannya aku sendiri dulu atau baku eee, bawa keluarga, tapi kalau bawa keluarga pasti berat dong semuanya di awal-awal gitu kan ya. Nah di sana tuh, Kak, juga menjadi pertimbangan aku aku juga bingung, kayak gimana gitu kan ya? <chuckles>
Oh, oke. Oh, oke oke oke, iya. Oh, iya. Aduh, masih lucu-lucunya itu <laughs> Mhm, bener. Mhm mhm. Nah, oke nih aku jadi faham nih ya. M jadi sebenarnya yang jadi kayak, eee, pikiran banget itu adalah terkait mungkin, apa ya, gaji tadi itu ya yang mungkin kayak membuat kamu akhirnya kayak bimbang nih, eee, pengen nyoba pekerjaan yang baru itu. Cuma mungkin kan, eee, apa ya kalau dari aku bisa dipertimbangkan lagi itu seperti ini. Misal nih kayak, eee, yang pekerjaan yang tadi itu yang menawarkan pekerjaan itu, eee, mungkin memberikan gaji yang lebih besar tapi apakah itu akan worth it gitu ya setelah kamu pikirkan ketika kamu harus pindah tempat, harus nyari kontrakan di sana gitu, terus transportasinya di sana seperti apa, terus gaya hidup di kota baru itu seperti apa gitu. Dan, eee, nanti setelah dihitung-hitung kira-kira yang kamu dapat itu apakah sama gitu dengan pekerjaan yang lama itu kan juga istilahnya masih perlu dipikirkan banget gitu ya. Meskipun mungkin kayak kelihatannya aja gaji yang ditawarkan itu lebih besar kayak gitu. Kalau dari kamu sendiri udah pernah belum istilahnya kayak menimbang hal-hal seperti itu?
Iya sih, salah satunya. Boleh boleh, Kak. Nah, itu dia. Bener bener, Kak. Bener lagi, iya. Ud eee, ada sih, Kak, beberapa. Maksudnya ya memang lebih ke yang kayak tadi itu. Misalnya kalau walaupun gajinya gede, gitu kan, misalnya lebih lah dari yang sekarang, eee, kalau misalnya aku sendiri di situ, terus nanti, e aku juga bakal share sama keluarga, ya, hasilnya sama juga nih ketika aku di sini, gitu loh. Maksudnya di di kotaku sekarang, gitu kan ya. Dan menangnya kalau di kotaku sekarang itu, eee, ya aku nggak aku nggak nggak nggak pisah sama keluarga kan, gitu. Heeh, cuman itu dia, maksudnya, eee, aku jujur ya memang, e yang yang yang selain itu juga aku juga tertarik dengan mungkin pengalaman baru nantinya akan ku alami sih, aku dapati, gitu kan ya. Nuansa baru, suasana baru, gitu. Tapi di sana sih, Kak, yang aku juga masih aku nggak tahu nih kalau Kakak misalnya bisa ngasih aku sedikit, eee, masukan nih, perspektif nih, kira-kira apakah aku bisa bagaimana dengan, eee, idealis aku ini? Aku cukup idealis sebenarnya, gitu kan. Kadang heeh. Kayak gimana tuh, Kak?
Mhm. Oke. Iya, benar benar. Mhm. Heeh, benar. Oke oke. Nah, jujur ya, Kak, ya, dari semua cerita Kakak tadi nih dari awal sampai sekarang tuh sebenarnya aku tuh kayak, apa ya, lebih bisa narik kesimpulan tuh sebenarnya Kakak itu masih lebih condong dengan pekerjaan yang sekarang, gitu ya. Karena dari tadi itu kayaknya banyak banget hal positif atau mungkin hal yang menyenangkan dari pekerjaan yang sekarang itu. Baik pekerjaannya sendiri, gitu, skill yang Kakak miliki, terus juga bisa deket dengan keluarga, kayak gitu. Jadi banyak banget gitu loh ya, hal yang mungkin, e positif gitu, yang dari pekerjaan sekarang. Mungkin ada beberapa hal sih yang menarik dari tawaran pekerjaan tadi itu, tapi itu sebenarnya hal yang kayak masih bimbang, gitu ya, buat Kakaknya, kayak gitu. Tapi kalau misal nih, Kak, ya, eee, dibandingin dari kayak, apa ya, kontraknya, gitu ya, istilahnya kayak, eee, di sini itu bakalan bisa kayak jangka panjang ataukah mungkin yang di tempat baru itu bisa yang lebih bisa, gitu ya, istilahnya kayak, eee, ngasih jaminan, gitu loh?
Iya sih. Bener, bener. Kalau itu sih belum aku belum dapat info banget sih, Kak. Maksudnya yang, ya gimana soal nanti kontrak kerjasamanya. Tapi, mmm, sebenarnya aku juga, e dari pasangan pun sendiri merasa, eee, sebenarnya dia juga condong ke ya udah s yang sekarang aja dulu, nanti aja dulu dipikirin, gitu kan ya. Ya itu dia sih, namanya juga laki-laki, e nama juga ini kan, Kak, ya, eee, apa namanya? Pasangan gitu kan. De jadi kita mesti mikir juga sedikit realistis juga sih, gitu. Tapi <tsk> by the way udah cukup sih, ma masuk Kakak tadi udah udah kayaknya udah cukup banget buat aku untuk bisa, lebih bisa memilih yang mana yang baik sebenarnya. Iya, Kak.
Mmm, mhm. Oke. Mhm. Mhm. Iya, benar. Wow. Menimbang lagi gitu ya, Kak, ya? Heeh, benar.
By the way makasih banyak deh, Kak, udah masukannya, udah bagus banget sih.
Oke, sama-sama. Aku juga makasih ya, kamu udah mau cerita sama aku. Semoga, e beberapa masukan, gitu ya, bisa membuat kamu lebih berpikir ulang, gitu ya, mana yang lebih tepat untuk kamu pilih, gitu ya, pekerjaan sekarang atau yang mungkin tawaran baru itu. Semangat!